Ya, böyle, 4-5 kişilik bir arkadaş grubum var. Hepsi birbirinden, eee, tatlı bi böyle çok dolu insanlar. Bir araya geldiğimde bir onlarda o kadar çok öğre eee, ş güzel şeyler öğreniyorum ki. Yalnız 1 tanesi inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite var. Eee, diğer arkadaşlarıma o kadar çok yapmasa da ne zaman ben bir de, böyle, dinlemeyi seven, eee, sıram gelince konuşmayı seven bir insanım. Iıı, ö tercih eden bir insanım. Öyle, birden pat diye kimsenin sözünü kesip de lafa giremem. O bir an o da benim biraz belki zayıf noktam, bilmiyorum. Hiçbir zaman o va o varken konuşamıyorum. Ne zaman ben konuşmaya başlasam daha ilk kelimemde, eee, sözümü kesiyor ve alıp konuyu başka yere götürüyor. Çünkü o onun da, yani, beyinsel bir rahatsızlığı aslında. <chuckles> Şey, elimden bir şey gelmiyor. Ortamda konuşmak istiyorum. Yani, bunu nasıl idare edebileceğimi bir türlü, ııı, bilemedim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Tamam. Hı hı. Anladım. Yani, öncelikle şunu söyleyeyim, hani, sıranı bekleyerek konuşmak bir zayıflık değil. Ya, aslında biraz meden medeni bir şey, yani, normalde böyle olması lazım. Hani, öbür türlü bir kakofoni olur. Hani, bu arkadaş grubunuzda, eee, nasık ne kadar samimisiniz bu kişiyle, genel grup olarak?
Değil mi? As aslında, böyle, hepsi, eee, benden çok sonra bu ülkeye geldi. Eee, yani, ben genelde önceden, eee, şey, çok fazla, hani, arkadaşım yoktu. Yani Türk arkadaşım yoktu. Bu arada Türk bu arkadaşlarım. Eee, onlar bir grup oluşturdular ve sürekli görüşmeye başladılar ve beni de dâhil ettiler. Hoşuma da gidiyor. Çok sık görüşmek de istemiyorum. Bu sefer diğer dilim geriye gidiyor. Iıı, konuştuğum ülkenin dil yaşadığım ülkenin dili gerilemesin diye çok fazla, hani, Türk ortamında da bulunmak istemiyorum.
Hı hı. Tamam. I hı. E anladım. Eee, ş hı hı.
Ya yani, ayda, 2 haftada 1 ya da ayda 1 mutlaka buluşuyoruz.
Peki, yani, diğer arkadaşların, böyle, bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Bir de yaş grubu nasıl? Mesela ortamızın herkes yakın yaş gruplarında mı yoksa çok farklar var mı?
Ha, bu arada Bu arada, bu arkadaşımın yaşı hepimizden daha büyük. Yani, bir 10-15 ya üst üstümüzde yaş üs üzerimizde. O yüzden aşırı saygımızdan dolayı da ben <chuckles> kendimi öne atamıyorum. Diğer arkadaşlarım belki fark etmiyorlar çünkü dediğim ilk başta söylediğim gibi onlara çok yapmıyor, gözlemledim. Böyle, eee, ve özellikle onları da dinliyor, ııı, sözlerini kesmiyor belki s ya da sırasını bekliyor ya da onlara denk gelmiyor. Onların karakteri belki beni bana göre daha baskın olabilir.
Hımm. Hı hı. Hıı. Olabilir. Hı hı. Yani, şeyi hiç gözlemledin mi peki? Hani, eee, senin, böyle, o grupta kendine daha yakın hissettiğin bir arkadaşına vs. hani, dedikodu, i olacak şekilde değil de, hani, soru amaçlı "Ya, böyle bir şey ben, eee, gözlemliyorum ama bu sen dışarıdan nasıl görüyorsun?" falan filan hiç sorma, eee, sor sorma aksiyonunda bulundun mu?
Böyle, eee, ç aslında denedim, eee, "Bana yapmıyor." dedi arkadaşım ve sıyrıldı, çıktı bu konuda. Ama benden de küçük, eee, başka bir arkadaşıma hâlb hem de onun evinde, eee, misafirken hepimiz, eee, ona yaptığını gördüm ama onlar anlayışla karşılayıp, ııı, susuyorlar. Ben cevap verirsem, böyle, hani, öfkeli ve fevri anlaşılırım diye de çekiniyorum. <chuckles>
Hı hı. Evet. Anladım. Yani Hı hı.
Çünkü çok sabrediyorum. Aşırı sabrediyorum ve patlayabilirim diye de korkuyorum.
Eee Yani, tabii ki bu kadar sonuçta içine atmak, ııı, bir yerden sonra bardağı taşırıp daha kötü bir tepki vermene sebep olabilir aslında. Eee, şeyi denedin mi? Hani, bu kişiye, eee, seninle araya girdiğinde, eee, "Bir saniye, ben henüz bitirmedim." demeyi falan denedin mi hiç daha önce, hani, ya, sakin bir şekilde?
Anlıyorum. Eee, 1 kez denedim. Eee, ba onu s onu söylemeyi unuttum aslında sana. Şöyle, <chuckles> 1 kez denedim. Çünkü benim ilgilendiren benim uzman olduğum bir konuda arkadaşım fiziksel olarak bana yönelerek, eee, işte, "Sen bu hep bundan bahsediyordun. İşte, bu nasıldı?" falan diye sordu bana. Ben de, böyle, derin bir ı diğer ark eee, hiperaktif arkadaşım da tam benim karşımda oturuyor. Soran arkadaşım da yanımda oturuyor ve bana yönelerek. 4 kişilik bir masa düşün. Iıı, her bir kenarında birer kişi oturuyor. Bana yönelerek sorduğu bir soruydu. Derin bir nefes aldım çünkü o direkt atladı ve o konuda gerçekten bilgisi yok. Başkasından duyduğu bir bilgiyle, eee, konuya girmeye çalışıyor ve yanlış yerden giriyor bu arada konuya. Iıı, hiç alakası olmayan bir yerden. Ben de "İzin verir misin? Ben anlatayım." dedim ve bu arada sanırım sesim ona göre sert çıkmış <chuckles> ve alındı, küstü. Iıı, kulaklık taktı anında kulağına ve müz eee, yü göz göze gelmemeye çalıştı benimle ve müzik dinlemeye başladı. Orada da ben ne yapacağımı bilemedim çünkü yaşça büyük birisi benden. Imm, yani, durum böyle.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Hı hı. Yani, ya, tama tabii ki anlayabiliyorum, hani, yaşça büyük birisine daha, böyle, saygı gösterme, eee, gibi kendini hissediyor olabilirsin ama, aaa, hani, bu senin sonuçta sosyal ortamındaki, eee, şeyini etkiliyor. Bir de stresini de arttırıyor. Hani, eee, o yüzden onun belki birazcık da şey olarak düşünebilirsin kendisi, hani, zaten yaşça büyük olduğu için biraz da onun düşünmesi gerekebilir, yani, bunları, hani, eee, senin sözünü kesmeden önce vs. hani, biraz da belki o tecrübesini, eee, konuşturup belki bu insanlar, eee, rahatsız olabilir diye, hani, eee, düşünmesi gerekiyor olabilir. O yüzden, hani, burada senin onu o şekilde bozmanın bir, eee, bence, hani, herhangi bir senin kendini kötü hissettirecek bir duruma, eee, sokmasına gerek yok. Hani, o yüzden kendini rahatlatabilirsin. O kişiyle de, hani, eee, belki bir kere şeyi deneyebilirsin, hani, "Ya sen böyle böyle, işte, ben yavaş konuşmayı seviyorum, yani, biraz dikkat edersen araya girmemeye." vs. gibi bir konuşmayı yapabilirsen bir kere, hani, eee, belki işe yarayabilecektir, diye düşünüyorum. Yaramazsa zaten ona göre ben eee, "Ben zaten konuşmuştum bu kişiyle, hani, bu işe yaramadı." diye farklı bir yöntemler de deneyebilirsin ama öncelikle, eee, normal, hani, medeni bir şekilde bu kişiyle konuşmakta fayda olabilir diye, eee, sana tavsiye verebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Aslında benim, eee, çekincem var bu konuda. Tabii ki bire bir konuşmak isterim. Ama ge gerçekten öyle bir baskın "Her şeyi ben bilirim." Hatta herkesin terapisti olmaya çalışan bir insan. <chuckles> O da beni, eee, biraz sıkıyor yani. Ben istediğim kişiden e danı yani, danışmak istediğim kişiden danışmam danışmak isterim, yani, ba öyle herkesin bana akıl vermesi de hoşuma gitmiyor. O gün yaşadığımız durumda da, eee, şeye düştüm. Eee, "Acaba özür dilesem mi?" çünkü aslında benim tarafımda, kanımca, eee, yani, arkadaşım bana sordu, benden cevap beklediği için, ııı, bana sordu. Yani, özür dilemek, orada onu, ııı, ka yani, kabahatini görmemesine yol açacak, diye düşünüyorum. Eee, yani, bire bir görüştüğümüzde de benden özür bekleyecek bundan çok eminim. Eee, ama mesela ve ben, 5-10 yaş farkımız olabilir ama benim hayat tecrübem de ondan çok daha farklı. Hani, eee, çok değişik uluslu, eee, çok, ııı, birçok şirkette uzun uzun toplantıların olduğu, herkesin sırayla konuştuğu, benim de söz aldığım saygılı bir şekilde, eee, hay bir tecrübem var ya da 100'lerce müşterinin, öğrencinin karşısında konuşmuşluğum var ve hiç buna benzer bir durum yaşamadım. <chuckles> Yani, eğitim verdiğim zamanlar da var. Hiçbir, eee, karşımda yetişkin olsun, eee, genç yaşta olsun, eee, öğrencimden böyle <chuckles> uyarmak zorunda kaldığım hiçbir durum olmadı. Bu da benim şansım herhâlde. Yani, özür dilemeli miyim? Bi dilememeli miyim? Bilemedim.
Hı hı. Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. Yani, evet, çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani Yok, eğer, eee, yani, hatalı olmadığını düşünüyorsan boşu boşuna özür dilemen tabii ki, eee, çok, eee, gerekli olmayabilir, eee, ama o da büyük ihtimalle seni, hani, suçlu görüyorsa, eee, belki alınmış olabilir ama, hani, gidip "Ya, senle bir şey görüşebilir miyiz? Hani, böyle böyle bir olay yaşadık. Hani, bunu, şu yüzden yaşadık. Sen devamlı benim sözümü kesiyorsun. Ben de kendimi tutamadım, hani, o yüzden, eee, bir de benim uzmanlık alanım bu konu. Hani, ben, eee, bunu açıklayacak, eee, yeteneğe sa ve yetkinliğe sahibim." diye ona açıklama yoluna gitmeyi deneyebilirsen en azından, hani, eee, kendi açından kendine şöyle diyebilirsin. "Ya, ben bu insanla medeni olarak, eee, konuşmaya çalıştım. Hani, bu yolları denedim. İşe yaramadı." Eee, hani, o yüzden, eee, buna devam ediyorsa da, eee, ilişkin onunla daha, böyle, minimum seviyeye, en az seviyeye indirebilirsin. Hani, bu, o andan sonra onun tercih olur. Kendini de en azından böylece rahatlatabilirsin bu durumda.
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet, o gün neden sonra o olaydan sonra zaten ye ge kendimi geri çekmedim. Hep, böyle, üzerine titredim. Hani, özür dilemedim ama "Hadi, bak, gel, şu tarafa doğru yönelelim. Şurada yürüyelim." falan diyerekten, hani, yanından ayrılmadım. Eee, ama, hani, sınır koymayı, "İzin verir misin?" diyerekten biraz denedim gibi geliyor bana, eee
Hı hı. Tamam. E ka e tepkisi nasıl oldu peki?
İşte, ilk tepkisi küs ka alınır gibi, hani, yüzüme bakmamaya başladı. Gözlerini kaçırmaya başladı ya, aaa, <chuckles> o yüzden biraz bu dediğim.
Hı hı. Yani, eee, ama buna da izin verirsen şöyle olabilir. Bu defa artık bu manipülasyona girebilir. Yani, sonuçta kendi sınırlarını, eee, delinmesine izin vermemelisin. Ne olursa olsun. Eee, bu yüzden, hani, eee, "Tamam, sen alınıyor olabilirsin ama öbür türlü de ben zor durumda kalıyorum." gibi kendini, hani, bu şekilde ikna edebilirsin en azından kendi kendine. Dolayısıyla kendini ikna ettiğin bir şeyde karşıdakini de daha rahat ikna edebilirsin. O yüzden o kişiye "Tamam, sen, hani, alınmış olabilirsin ama ben de bundan dolayı alındım. Sen hiç bu bu yönden baktın mı?" diye biraz empati yapmasını zorlayabilirsen, eee, belki anlayabilir senin, hani, olduğun durumu, eee, düzeltebilir kendini, eee, düzeltmiyorsa zaten, eee, hani, çok uyumlu değilsinizdir. O zaman da dediğim gibi arkadaş grubundaki iletişimini en az seviyeye indirebilirsin bu kişiyle. Çünkü öbür türlü daha büyük, eee, tartışmalar ve kavgalar çıkabilir. Seni de daha çok strese, eee, yöneltebilir bu konuda, ııı, diye, eee, söyleyebilirim sana.
Değil mi? Anlıyorum. Anlıyorum. En azından en o durumda ne hissettiğimi anlatmak ona faydalı olacaktır, ııı, sanırım. <chuckles>
Tabii, tabii onu z onu anlatabilirsin. Evet, yani en azından senin ne düşündüğünü, hani, onu suçlamak değil de "Sen böyle yaptın, şöyle yaptın." değil "Ben böyle hissettim. Hani, yanlış mı hissettim? Bilmiyorum. Sen böyle yapınca, hani, sen böyle deyince ben böyle hissettim." diye kendi özneyi kendin yaparsan onun yerine, eee, bu biraz daha, hani, onun, eee, daha böyle savunmaya geçmesini değil de, hani, birazcık daha gardını düşürüp seni dinlemesine, eee, sebebiyet verebilir. O yüzden, eee, hani, kendin üzerinden anlatırsan olayı o kadar da, eee, sert tepki vermesini de önlemiş olursun. Eee, eğer olay çözülebilecek gibiyse zaten bu şekilde çözülür. Çözülemeyecekse dediğim gibi, eee, ilişkini asgari seviyeye indirip, hani, o şekilde devam edebilirsin. Sonuçta bunlar senin hayatındaki en yakın arkadaşların değil.
Evet. Hı hı. Evet. O evet, bu konuda haklısın. Yani, <chuckles> şey, eee, bir şekilde, eee, devam edebilirim yoluma. Sınırlarımla ya da mesafemle o da anlayacaktır, diye düşünüyorum. Tavsiyen için çok teşekkür ederim. Aklıma yattı, yani, bunu uygulayacağım. Eee, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Umarım. Rica ederim. Ne demek. Rica ederim.